In der asiatischen Kultur bin ich jetzt auch nicht so bewandert, aber also die, die ich kenne, die die trauern leise, die trauern leise und für sich und und machen da mehr mit sich aus und, ähm, ja, sind da eben ja.
Ah, doch. Mhm. Mhm. Hm. Ja, würde ich sagen, i ist auch mein Stil eher, würde ich sagen. Wie ist das bei dir?
Und Ja. Ja, mit Sicherheit auch. Also, doch wir Deutschen sind ja eh nicht so, ne, nach außen gekehrt, was das angeht. Wir vielleicht können wir uns mehr no noch 'ne Scheibe von den Amerikanern abschneiden, dass man mehr nach außen geht, mal hier und da. Aber ich weiß nicht, ob ob Trauerbewältigung da das richtige Feld ist, ja. Ja, weil
Ja. Ja. Ja, ne? Mhm. Ah, ähm, f es ist ja auch immer so 'ne Sache, ne, wenn jetzt 'n Angehöriger stirbt, ist das auch zum Beispiel jetzt, ne, auf der Arbeit, die Leute wissen glaube ich, auch gar nicht so richtig, wie man da am Gescheitesten damit umgeht, grad weil die Leute so unterschiedlich sind. Wir hatten zum Beispiel mal 'ne Arbeitskollegin, da ist halt leider der, äh, Partner beim Verkehrsunfall gestorben, der war auch erst 'n paarundzwanzig.
Ja. Ja, klar. Oh.
Ne, und dann gab's natürlich die Fraktion, die gesagt hat: „Ja, erwähne lieber gar nix.“ und dann gab's die, die gesagt haben „Ja, ne, spende Trost und so.“ Ja, was will man da machen, ne? Du kennst ja die Person vielleicht auch nicht so gut, um zu beurteilen, was die jetzt will, ne?
Ja. Ja, klar. Ne, vor allem, wenn das in 'nem Arbeitsumfeld stattfindet, dann ist das immer 'n bisschen eigenartig, wie man dann aufeinander zugeht. Weil man weiß ja auch gar nicht, äh, äh, was ist jetzt das Richtige für die Person?
Ja. Ja. Ja.
Im Freundeskreis weiß man das vielleicht eher, aber auch da, äh, kann man nur r rätseln, wenn's um Trauer geht, ne?
Hm, ja. Ja, ne, zumal die so 'ne Situation, ne, die ist ja nicht alltäglich und die meisten Freunde hat man nicht so trauernd miterlebt, ne? Wenn jetzt hier 'n Partner beim Verkehrsunfall stirbt, das passiert ja, dreimal auf Holz klopfen, hm, im Optimalfall gar nicht oder maximal einmal im Leben. Ähm, das hat einen dann ja auch noch niemand erlebt, hoffentlich, ja.
Ja. Ja. Ja, klar. Ja, ja. Ja, aber ich glaube, dass es auch 'ne Generationenfrage ist. Also, ich glaube, dass dass so die ältere Generation überhaupt nicht gelernt hat, Trauer, also, offen zu leben oder auszuleben in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, dass jetzt die Jüngeren, ähm, das besser können oder besser lernen.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass, ne, grad so die älteren Leute, die da waren da war das eher noch so, dass die halt noch zumindest mal die Kriegsgeneration kennengelernt haben. Und da war vielleicht Trauer auch einfach noch 'n bisschen alltäglicher. Und trotzdem paradoxerweise glaube ich auch, dass die das schlechter verarbeiten können. Also, da hast du schon da s das ist schon Paradoxon eigentlich.
Ja, genau. Ja. Ah, ich glaube, das hat viel auch mit Verdrängung zu tun, ja. Oder, dass sie diese Gefühle nicht wieder aufleben lassen wollen, die sie halt da damals hatten, auch durch den Krieg und und die Kriegsfolgen.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, stimmt, ne? Gut, die jungen Leute, ja, ich glaube, die sind vielleicht auch eher 'n bisschen, ja, beruflich, sage ich jetzt mal, auch eher 'n bisschen auf Work-Life-Balance und da gehört dann, finde ich, aber auch Trauer, glaube ich, auch einfach mal mehr dazu, dass man sich dann auch einfach mal zurücknimmt, wenn man trauert.
Also Ja.